え、一番忘れられない旅の思い出を聞かせてください。
はい、えっと、今となっては、っていう感じなんですが、ま、あの二千何年だっけな、2019年だったんですけれども。はい、そうです。あの家族で両親を連れて妹と一緒に、あのハワイに行ったんですけどはい、そうなんです。もうコロナのギリギリだったんですね。そうですね。そこで、なんかちょっと始まったくらいだったのかな。まだちょっと始まってないか始まったぐらいで、それぐらいだったので、いきゃ、行けたんですよね。だからそこを逃してたら、もう今両親すごいこう、もうそんな海外旅行行くような感じじゃない、もうもう行かないみたいな感じで、で、その時はそうなんです。で、その時は、私ちょっと、めんどくさかったんですよね、正直言って、なんか、「いや二人で行ってくればいいじゃん」みたいな感じだったんですけど、「いや、もうなんか外国だし、一緒に行って、一緒に行って」みたいな感じで、なんとなくこう起こることが想像できたので、なんか、めんどくさいなと思ったんですが、思い切ってその時に
おお、え、6年前ですね。 ええ。 え、ハワイ。 ああ、じゃ、ギリギリ、そうかそうか、手前ですね、確かに。 ええ。 ああ、もう、疲れこう、疲れたり。 ああああ。 ええええ。
なんか行っといて、みんなの都合合わせるのも大変だったんですけど、ほんとに行っといて良かったなって、今となってはね、思っています。
おお。 うん、おお。 それは、あのあのなんで行って良か行って良かったと思い思われますか？
はい。 あ、あのですね、あれを逃したらまず、もうコロナで行けなかったじゃないですか、数年間。それプラス、そしたらもう両親もだいぶ、やっぱり年を取っちゃうんですよね。その時はめっちゃ元気だったんですけど、あの山登りもしたんですよ。あの、あそこのダイヤモンドヘッド、そう、ダイヤモンドヘッドに登ったりとか、もう今じゃとっても考えられなくって、なんで、そんなこともできたし、で、なんかみんなでね、そこで写真撮った写真とかも残ってるんですけど。そうなんです。それはもう絶対に今はできなくって。とか、あと私は、あの多分、食べ物とか食べられないんじゃないかなと思ってたんですよ。ね、美味しくない高い日本食食べるとか、言うんだろうなって。そうそうそう。なんかそういうのを、もう「食べたくない」とか、「アメリカの料理嫌だ」とか、たぶんそんな風に言うんじゃないかと思って、それもなんかめんどくささの一つだったんですけれども、でもなんか結構、ステーキ食べたりとか、向こうの食べ物を結構食べたんですよね、日本食は
ええ。 あ、ま、そうですよね、そうですね。 ああ。 あ、ハワイですああ。 ええ、いいいいですね、それは。 ええええ。 ああああああ、確かにその心配うん。ありますね、その心配は。 うーん。 ええええ。 あ、結構たえ、日本食は、あまりなしですか？